Und, aber nur unter der Prämisse, dass ich 4 Liter am Tag Wasser trinken muss, weil sonst würde ich Leber und Niere verlieren. Und das habe ich dann getan.
Ja, okay. Spülen also, okay. Mhm. Ja. Ja, krasse Sache, was es alles gibt, ne? Also, das wusste ich auch nicht, dass man so in dem Schockzustand irgend 'n Protein da entwickeln kann. Okay.
Ja. Genau. Wusste ich auch nicht.
Ja.
Das wusste ich auch nicht, aber ich bin schon immer so risikofreudig gewesen, ne? Auf Curaçao bin 15 Metern von 'ner Klippe ins Wasser gesprungen.
Mhm. Ah ja, so was hast du auch gemacht?
2 mal.
Ja, also, da hatte ich's auch schon mal mit also, mit irgendjemandem, ich weiß nicht mehr ich habe da drüber mal gesprochen, wie's ist, wenn man von 'ner bestimmten Höhe in ins Wasser springt, dann ist ja Wasser letztendlich auch kann auch sehr wehtun. Ja, genau. Ja. 15 Meter hört sich für mich sehr hoch an. Ähm, wie hast du wie bist du reingesprungen mit der den Händen oder mit den Füßen?
Beton. Wie Beton. <laughs> Ne, ne, mit den Füßen, mit den Füßen.
Und hat's wehgetan an den Füßen?
Ne.
Ah ne, okay.
15 Meter hat nicht wehgetan. Du musst halt wie 'ne Kerze reinspringen.
Also die Füße dann, äh, spr also, ja Spitzen, ne spitz. Ja.
Zuerst, genau. Genau. Äh, 'ne Bekannte von mir ist auch reingesprungen und die ist aufm Rücken gelandet. Ihr hat's richtig wehgetan und auch die, äh, Lunge weggeschnürt.
Ja. Ja, ja.
Ähm, aber ich bin zwei mal gesprungen, problemlos, hatte gar nichts.
Okay, okay. Ja, das ist auf jeden Fall 15 Meter ist ist ganz schön heftig, ja.
Vor allen Dingen, wenn man von oben guckt.
Ja, kla klar Ja. Und dann also, ihr wusstet, es war bestimmt 'ne 'ne Stelle, wo wo die da immer sp ja, ja, klar. Ja, so auch Risiken.
Ja, es war 'ne Sprungstelle, sonst würde ich es nicht machen. Wenn ich nicht weiß, was da unten ist und ich gegebenenfalls auf Klippen stoße oder so, dann würde ich auch nicht springen.
Ne, klar. Mhm.
Ja, also, muss schon irgendwo meine mein A meine Abenteuerlust ist schon mit Sicherheit irgendwie 'n bisschen verbunden, äh, aber auch nicht komplett, ne?
Ja, okay. Ja, okay. Hast du denn schon so Bungeespringen gemacht oder so?